O zaman deneyebilirsin. Yani, ben de sadece bizim bir akrabamızın yapması sonucuyla denemiştim ki enginarı böyle sadece belli noktalarda seven insanım ama çorbada da gerçekten güzeldi. Ben tavsiye ederim sana.
A, a, evet. Tamam, harikasın. Teşekkürler. Deneyeceğim mutlaka. Valla.
<chuckles> Hatta, eee, bence bazı kültürlerde de çorba yok ya. Mesela bazı şeyleri, eee, böyle su diye içiyorlar. İşte, hani tam çevirdiğinde su olarak çevriliyor. Örneğin tavuk suyu, et suyu ya da bezelye suyu falan diyorlar böyle. Çorbaya tam çevrilmemiş ama, böyle bizden daha şey, ya böyle çok daha, eee, sıvı bir şekilde tüketiyorlar ya da daha püre şeklinde tüketiyorlar. Hatta ben geçenlerde mercimek çorbası yaptığımda çok güzel bir kıvamı olmuştu. Bir arkadaşım bana şey dedi, "Yani püre mi yaptın?" dedi mesela. Onlar için çünkü çorba aşırı böyle su gibi olan sıvı bir şey. Yani bu kültürden kültüre de gerçekten değişim gösterebiliyor.
Hı. Hımm. Hı. Imm. Hı. Hı. Hı. Evet, çok ilginç. Bak bunu mesela düşünmezdim. Ya, biz hakikaten Türk kültüründe çorba bence her ailede var diyebilir miyiz? Yani, her ne kadar genelleme yapmak istemesem de bence var açıkçası. Eee, mesela ben he.
Tabii. Tabii ki. Bak mesela Yo yo, söyle söyle. Ben daha sonra sana bir tarif vereceğim çünkü.
Yok, şey, eee, domates çorbası geldi aklıma. Aslında onu da çok severim ama diğer çorbalar kadar, eee, çok böyle aramam ama bana mesela böyle pürüzsüz bir domates çorbası versen, o domatesin tadını hissederek böyle bol limonlu onu da severim yani.
Eee, ya limonla ya da üstüne biraz peyniri koyarak, böyle eriterek onu, mükemmel olur gerçekten Ama domates hakikaten ya. Bugün bana o kadar çok şey kafa ampulü derler ya, öyle şeyler geliyor ki. Domates çorbasını ben de severim ama yoksa hiç aklıma gelmez aslında.
Aynen. Ev <chuckles> Evet.